هو بصراحة آخِر مرَّة حسّيت فيها بتوتُّر كانت في أيام الإمتحانات، يعني، كان عندنا بقى إمتحانات وبتاع والدنيا كانت حرفيًا مليانة بقى توتُّر في البيت، ما كانش من ناحيتي أنا بس، ده كان من ناحية البيت كلّه، آه، للأسف البيت كلّه يعني كلّه بقى عايز بقى إيه، يجيب مثلًا حاجة كويسة لإن إحنا بيبقى في البيت أصلًا كلّنا آمم، صحيح مش نفْس الأعمار بس بيبقى في الفترة دي كان كلّه عنده امتحانات، فالبيت كان مليان ومشحون من التوتُّر، يعني كلّه بقى عايز يوصَل لح لهدف معيّن، لدرجة معيّنة، عايز يذاكر كويس وأحسن <tsk> فكل ده بقى خلَق بقى شوية آآ توتُّر في البيت.
اهم. آه. في البيت كلّه؟ أها. اهم. آه. آه فعلًا. طَب هو آه فعلًا، يعني يمكن الأجواء دي بتسبِّب توتُّر، بس يمكن هل الأهل كان ليهم دور في التوتُّر اللي حاصل ده؟ والّا هُم كانوا مثلًا يعني بيضغَطوا عليكم إنكم تذاكروا وكده؟
آه، يعني أصلًا كان في ك ناس أصلًا كانت يعني حد من إخواتي بيبقى الدنيا عَندهم مش بتبقى أحسن حاجة، يعني بيبقى في شوية إهمال يعني، على قد ما إحنا ممكن نقول يعني، بس، فهُم بقى بييجوا بقى إيه، آآ يحاولوا إن هُم يزقُّوا، آه يضغطوا كده اللي هو قوم ذاكر، قوم اعمِل، قوم مش عارف إيه، كده، فده كان بيسبِّب بقى التوتُّر.
أها. إمم. يضغطوا عليهم. اهم. آه <chuckles> فعلًا كل الأهالي كده. آه. يمكن ده فعلًا كان عامل جو مشحون بقى كده في البيت زي ما بتقولي. طَب أنتِ وقتها بقى اتعاملتِ مع الموضوع ده إزاي وقتها؟
يعني أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أتجنَّب وفي نفْس الوقت أقوم باللي أنا قادرة إن أنا أعمله، يعني مثلًا لو أنا لاحظت إن هُم خلاص بقى دلوقتي هيبدأوا إن هُم يتكلّموا ويقولوا بقى: "عملتوا إيه النهارده وذاكرتوا والّا لسه." وبتاع ومش عارفة إيه، وبتبدأ حلَقة التوتُّر إنها تشتغل بنقوم إحنا نجري بقى على طول كل واحد على أوضته يفتح كتاب ويذاكر آآ، وده بي آه، كلّه يجري، كلّه يجري يعني ما حدّش مستاهل حتى إن هو ييجي يسمَع كلمة والّا حاجة كده، كلّه عايز ينجِز ويخلَّص اللي وراه وفي نفس الوقت بقى إيه، بيبقى متحمِّس بقى اللي هو ياه! إحنا هنخلّص بقى إمتى الامتحانات دي عشان نبدأ الإجازة. فرحة بقى وكده، وفي نفْس الوقت بيبقى توتُّر، فمن هنا بقى، على من هنا الدنيا بتبقى ميكس كده.
إمم. أها. آه. <laughs> أيوه. ما حدّش عايز يسمع حاجة. أيوه. آه.